Sim, com certeza. Isso que você disse, né, que a que as pessoas conseguem aprender sozinha também é uma coisa muito legal, porque tem vários cursos gratuitos na internet, e até mesmo vários canais com conteúdos muito bons no YouTube, né?
Exato. Exato, exato. Assim, pelo pelo curso que eu fiz de 3 meses, é muito teórico. E assim, se você vai pra prática, você vai ter dúvida. E eu jogo no YouTube, jogo no ChatGPT, achar referência, tipo, resolver aquilo e super ajuda. Então e eu aprendi que na prática, eles fazem isso também. "Ah, não sei resolver isso? Deixa eu olhar nos fóruns, ver se alguém teve o mesmo problema pra ter uma ideia". Falei: "Então, é um constante aprendij aprendizado, estou gostando disso". <laughs>
Sim. Aham. Sim. Sim, sim, sim, muito bom. É realmente, né, porque a tecnologia, ela está evoluindo a cada dia a cada dia mais, né. Então cada hora surge alguma coisa nova, uma coisa nova para aprender. E e assim, eh, nessa área da tecnologia, né, eh, quais funções dentro dessa área te atrai mais, né? Tipo, programação, dados, design, inteligência artificial?
Exato. Uhum. Exato. Hum. Olha, eu gosto mais de dados mesmo. Eu gosto mais de uma po eh, posição de gestão ali, não tanto de execução, sabe, de escrever código, essas coisas. Mas eu tenho me esforçado pra aprender, porque uma coisa que eu sei é que a nova geração que está vindo aí, as crianças, eles sabem fazer isso com o pé nas costas, e a gente sofre pra fazer, né. Então, numa r num futuro, aí, em que eles quando eles entrarem no mercado de trabalho, eu preciso pelo menos entender o que que eles estão falando, pra poder gerenciar ali, né. Então, <chuckles> eu gosto da parte de ges exato, eles têm robótica na escola, né? Eles têm umas coisas muito tecnológicas. Então, eu gosto de uma parte de gestão, mas entendo que eu preciso saber o mínimo do te do teórico, ali, do prático, de como fazer um código.
Aham. Sim. Uhum. Sim. Aham. Aham. Eles já nasceram dentro da tecnologia. Uhum. Sim.